Ừm, vậy là tính ra thì mặc dù là 80% là bạn vẫn mặc, đúng không? Nhưng mà tần suất đâu đó thì nó cũng không được đều nhau, còn hai mươi phần trăm còn lại là gần như không bao giờ mặc, á rồi mình hiểu. Thế thì nhá, không biết là có những cái bộ quần áo nào mà bạn mua ấy, mà những cái bộ đấy bạn thấy là nó có thể phối được ít nhất là 3, 4 set khác nhau không?
Đúng. Không được đều, đúng hông? Ừ, đúng rồi. Thật ra thì phối đồ thì cũng có đó, nhưng mà phối đồ có một cái là nó phải đúng dịp nữa, nhiều khi, ơ, đi làm ví dụ như là công sở này nọ đi, thì cái việc mà phối nó hông có được tự do, nhưng mà ví dụ mà đi chơi với bạn bè thì thôi khỏi nói luôn á bạn ơi, phối tha hồ luôn á.
Ừm. Rồi. Đi chơi đi, à. <chuckles> Rồi, ngon lành. Vậy thì nhá, hỏi bạn một chút là bản thân bạn có bao giờ mà bạn bị ảnh hưởng bởi những cái hình ảnh, kiểu như là, trên mạng này, à, ví dụ như là trên mạng xã hội đi cho nó dễ, đúng không? Bởi vì là nhiều khi nhìn đến những cái hình ảnh đó, họ mặc đẹp và nó cũng ảnh hưởng nhiều đến những cái nhu cầu thật và những cái việc mà bạn mua sắm, đúng không?
Ừm. Ừ. Ừ, đúng, chính xác, có chứ sao hông có, nhìn mặc mê luôn mà, vậy mình mới mê chứ chứ đ treo cái áo, cái quần không nhiều khi chẳng muốn mua, mà phải phải thấy cái người mẫu mặc vô, rồi, kiểu như, đứng xoay qua xoay lại uốn éo đồ này nọ đó. Cái mình nhìn mình mê quá, mình mua là, trời ơi, lúc đó là cảm xúc dâng trào lên là lúc đó, ơ, ờ, khuyến mãi thêm một cái ưu đãi sốc, hay tặng tặng cái gì nữa là mình bấm nút v vô giỏ hàng thôi, mình cũng hông muốn suy nghĩ. Tại vì một khi mình đã thích một cái là mình chi đúng rồi, vì cái thời trang là mình thích một cái là mình chi trả.
Đó, đúng rồi. <chuckles> Rồi, mình hiểu ý bạn. Ừm, cứ thấy đẹp là mua. Ừm, ờ, hiểu rồi.

<laughs> Rồi, <chuckles> à, nghe qua cái câu chuyện mà bạn vừa kể thì có lẽ là hiểu rằng là bây giờ bạn, ờ, à, muốn là làm sao mà trong thời gian tới là bạn mua sắm, à, thông minh nhưng vẫn tiết kiệm tiền, đúng không? Nhưng mà b bù lại ấy thì cũng vẫn phải hợp thời trang, để bạn còn nà mặc đi Tết nhất này kia, đúng không? Ờ, thế thì là đúng thật đấy, bây giờ là nhá, xã hội 4.0, cái việc mà người ta mua hàng online đấy, giống như bạn vừa nói nhé, nhiều khi mua về không vừa, rồi là trên mạng thì nhìn đẹp lắm, mua về thì cuối cùng là trông chả ra làm sao, đúng không? Có khi lại chả mặc đến cơ. Á, cho nên là cái trường hợp này của bạn ấy thì là bạn không cô đơn đâu, nhiều người cũng bị như vậy mà, thời buổi kinh tế số, là cái gì cũng mua hàng qua mạng. Rồi, thế thì, à, bạn đừng lo nhá, à, cái này thì nhiều người gặp, mình sẽ ở đây để cùng giải quyết vấn đề này với bạn. Thế thì mình xin phép là mình sẽ hỏi bạn thêm một số câu hỏi nhá, để đâu đó mình có thể cho bạn làm sao cái lời khuyên nó phù hợp với bạn hơn nè. Thế thì, ờm, bình thường nếu nói về cái việc là bạn mua những cái đồ về thời trang đi, thì không biết là những cái món đồ đó đấy, bạn mua, có những cái lần bạn mua thường đa số nhé, là nó sẽ là vì là bạn thật sự thích và bạn sẽ mặc nó thường xuyên? Hay là vì bạn, ờ, thấy là, à, những cái món đó là đang hot trend, mọi người đang mặc nhiều, và bạn xem quảng cáo bạn thấy thích mắt là bạn mua thôi?
Đúng rồi, chính xác đó. Chính xác, đúng rồi. Ừ, thì đó. Ừm. Ừ. Vậy á ha? Ừm, ô kê. Ô kê, được. Ô kê. Ô kê. Ờ. Mình nói thiệt với bạn á chứ hổng biết là, ờ, người ta dùng AI hay là dùng cái gì quảng cáo, thấy con mẫu mặc đồ đẹp lung linh luôn, nhìn mê lắm! Trời ơi, nhìn sao mà mê, trời ơi, nhiều khi á mình thấy mình mê không chịu được, mình mua về mình mặc đâu có đẹp như mẫu mặc đâu! Đó, rồi nhiều khi cái phần chất liệu thì hông nói làm gì nha, chất liệu nhiều khi mua thực tế á nó hông có giống nữa. Nhưng mà bình thường á, mấy cái mà chất liệu hổng giống là mình trả hàng bạn ơi, mình sẽ bấm trả hàng, nhưng mà mất công lắm. Đó, còn những cái nào á mà thấy nó cũng chất liệu nó cũng tốt này nọ, mà sao mẫu nó mặc đẹp mà mình mặc không có vưa có hợp, không hợp thời trang, ừ, lạ vậy chớ! Cái, cuối cùng cái, để đó không mặc, hoặc là đem cho, hoặc là có cái á, mặc, ừm, ừm, kiểu như, mặc lần 2 lần cảm giác không không hợp nữa, hoặc là nó nhanh lỗi thời quá, cái cuối cùng bỏ. Mình thấy cũng uổng mà giờ cũng kệ chứ biết sao giờ?
À, đẹp lắm, đúng không? <chuckles> Rồi. Mình hiểu rồi. Mình hiểu ý mà. Ơ, không không hợp, đúng không? <chuckles> Rồi. <chuckles> Ừm.